Hm, wahrscheinlich liegt's daran, dass, ja, die die Produktionen einfach gut sind, oder dass sie einfach, ja, 'n bisschen auch süchtig macht, würde ich sagen. Meistens hört ja die die ja, genau, man man kann's überall schauen, äh, durch durch durch die verschiedenen Geräte, sei es im Fern f keine Werbung, genau, und man weiß einfach, was man was man dann sieht. Im Fernsehen, da muss man natürlich warten, ja. Ich meinte da Unterbrechungen oder es kommt einfach wird nicht ausgestrahlt.
Mhm. Ja, und bequem auch, ne? Ja. Ja. Keine Werbung mehr, ne? <chuckles> Ja. Mhm, stimmt.
Und so kann man sich's einfach genau, ja, was einen interessiert, da au auswählen, je nach Kategorie, ja.
Ja, und, also, ich mi mir ist es ja selber so passiert. Ich habe, ähm wollte eigentlich vor 'n paar Tagen ganz früh, äh, ins Bett gehen und dann ha äh, du kriegst ja dann auch so so ähm, ne äh, wie heißt das diese Pop-Ups, ne, wo dann ja, die 2. Staffel von so und so ist, ne, jetzt S S Streaming und so. Und ich so: „Oh, ne, ne?“ Und dann war das natürlich, ähm ich hatte mir letztes Jahr schon mal diese das ist so 'ne neue Serie, die heißt Marie Antoinette. Und das ist, äh, mit also, das ist 'ne europäische Produktion mit 'ner deutschen Schauspielerin, ähm, weil die Marie Antoinette war ja eigentlich auch Österreicherin, ne, so.
Mhm. Benachrichtigungen wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Draußen, ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Okay.